À, bạn ơi, ờ, dạo gần đây á, thì mình cũng mới vừa ra trường nè, rồi mình bắt đầu làm việc ở một công ty mới á, thì thiệt ra đây là cái công ty đầu tiên mà mình làm luôn á, cho nên là mình còn, à, khá là bỡ ngỡ, mình hổng biết cách nói chuyện với những anh, chị làm sao mà, a, cho hòa đồng mà cho lịch sự mà cũng vui vẻ với họ nữa bạn, tại vì mình rất là muốn, a, kết nối nè và làm thân với họ nữa, à, cho nên á là mình, ờ, ừm, đang băn khoăn với cái việc mà giao tiếp làm sao cho tự tin trong môi trường công sở. Mình á, rất là muốn hòa nhập luôn để mà tạo ấn tượng tốt nè, nhưng mà thực tế thì, à, lại không dễ như mình tưởng tượng á bạn tại vì mình, ờ, trước đây mình là một cái người khá là hướng nội là mình hướng nội hoàn toàn luôn á bạn, bây giờ thì mình có một chút cở mời cởi mở hơn là mình giảm được chắc tầm 30% rồi đó, nhưng mà bây giờ, à, trong người mình nó còn 70% là mình hướng nội. Thì mình biết á, là hướng nội hổng có nghĩa là cái người đó không có giao tiếp giỏi nhưng mà quan trọng là từ đó tới giờ mình, ờ, chưa có giỏi nói chuyện với những cái anh, chị mà lớn hơn mình nè, rồi hổng biết là trong môi trường làm việc rồi nên, ơ, nói chuyện như thế nào? Bắt chuyện ra sao nữa? Ờ, đây nên là mình rất là băn khoăn và mình muốn á, ờ, là làm sao mà mình, à, có thể hòa nhập trong 2 cái tháng thử việc này nè bạn, thì bây giờ có cái lời khuyên giúp mình tự tin hơn hông bạn?
Ừm, vậy hả bạn? Mình hiểu, mình hiểu. Ừm, thực sự luôn. Mình hiểu. Ừm, đúng á bạn? Ừm, vậy hả? <chuckles> Mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Rồi. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Thực ra là cũng có lời khuyên để dành cho bạn á, nhưng mà mình cũng trước hết thì mình cũng rất là muốn hiểu về tình trạng của bạn về cái vấn đề này. Thì đầu tiên là mình cũng, ư, rất là hiểu về cái vấn đề hiện tại của bạn đang gặp phải luôn, đặc biệt là những cái bạn mà sinh viên mới ra trường, đúng hông? Ờm, chân ướt chân ráo mới ra thị trường lao động đâu có biết cái gì đâu. Hồi xưa thì đi học á thì, ờ, sẽ được thầy cô rồi bạn bè rất là hỗ trợ, ừ, vài mọi người cũng đồng trang lứa với nhau mà. Khi mà đi qua một cái môi trường mới thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà thể nào không tránh khỏi được cái vấn đề mà bị ngại trong cái vật đề giao tiếp nha. Nhưng mà mình cũng rất là ghi nhận, cũng như là rất là đồng cảm với bạn và khích lệ bạn về về cái vấn đề là bạn cũng đã nhận ra được về cái sự thay đổi của mình từ cái người mà hướng nội trăm phần trăm, đúng hông? Bây giờ thì, à, hướng nội 70%, là nó có sự tiến bộ rồi, à, nên là từ từ rồi cũng sẽ giải cải thiện từ từ nha. À, mình cũng muốn biết đó là hổng biết rằng là hiện tại á, thì bạn đang làm ở trong cái mỗi trường công ty á, nó như thế nào? Và mọi thứ nó đang có thuận lợi với bạn hông? Về cái lĩnh vực gì á bạn? Ừm.
Ừm. Đúng á. Ừm. <laughs> Chính xác rồi. <laughs> Ừm. Ừm, cái công ty của mình á là, ờm, liên quan đến cái lĩnh vực mà, ờ, giao dịch những cái tiền ảo á bạn. Ờ, giao dịch, ờ, những đúng rồi, ờ, cho nên á là, ờm, thiệt ra mình, ừm, mình là làm ở cái vị trí là mình, à, chăm sóc khách hàng thôi, còn, à, những cái anh chị khác á là làm phòng ban IT, cho nên là mình, ờ, cũng rất là muốn là làm sao để mà mình có thể hòa hợp với h với họ. Thì tại vì cái quy mô công ty mình nó cũng hổng có to bạn, ờ, chỉ có tầm mười mấy người trong công ty là làm chung một cái văn phòng như vậy thôi, là văn phòng mở nữa. Và cái việc mà chạm mặt nhau, a, hằng ngày nè, rồi mọi người cũng, ơ, thân nhau từ trước nữa, tại vì những anh chị, à, ừm, trong cái nhóm IT á là đã quen nhau hết rồi, còn mình á là mình mới bắt đầu vào công ty nè, rồi, à, mình là cái người mà được tuyển sau cùng luôn á bạn, cho nên là cảm giác như là mọi người ai cũng quen nhau hết trơn rồi. Rồi bây giờ á, ờ, mỗi lần mà mọi người mà hỏi mình nha, mình cảm giác áp lực kinh khủng luôn. Thí dụ như đang định nói cái gì đi, nhưng lại sợ là mình sẽ nói sai nè, hoặc là sợ bị đánh giá vì mình non quá, mình nói chuyện còn trẻ trâu đồ này kia đó bạn, cho nên là mình cũng, nói chung là, muốn biết cái cách mà để, a, hòa nhập với mọi người nhanh, cũng như là làm sao để cho anh chị thương mình nè, rồi, à, giao tiếp với mình cũng tự nhiên hơn nữa.
Ừm, vậy hả bạn? Mình hiểu, hiểu. Ừm, ra vậy. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. <laughs> Vậy hả bạn? Ồ. <laughs> Ừm, mình hiểu, hiểu, hiểu. Thực sự luôn á, đó là cái tâm lý mà rất là thường gặp luôn với nhưng những người mà rất là mới ở trong công ty. Nhưng mà có một cái điều này mà mình muốn nói với bạn á, để bạn giảm bớt áp lực, đó là những cái anh chị ngày xưa khi mà mới đi lào vào công ty nè thì cũng sẽ giống như bạn thôi, cũng là người mới, cũng sẽ trải qua được những cái cảm xúc mà nó rất là mới mẻ và cũng gần như là anh chị đó cũng ngày xưa cũng gặp những cái anh chị lớn hơn á, cũng sẽ có cái cảm xúc như bạn hiện tại. Ơ, nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết á, cái thời gian là cái thứ mà có thể, gọi là, giúp anh chị tự tin hơn cũng như là có được cái kinh nghiệm, cũng như là cái cái thâm niên trong cái công ty này á, khiến cho họ tự tin hơn thôi. Cho lên là bạn mới là bạn cũng đừng có quá tự trách mình là lý do tại sao là như thế này, lý do tại sao như thế kia nha. Ờ, nhưng mà mình cũng muốn biết nhiều hơn á là không biết là hiện tại á thì ngoài cái việc mà giao tiếp ra, bạn chưa có giao tiếp á, thì bạn còn gặp lo lắng về điều gì khi mà ở một cái môi trường mới như thế này nữa ha? Ừm.
Ừm. À, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ừm, mình, ờ mình hông có vấn đề gì khác ngoài cái việc giao tiếp, chuyên môn hì mình làm việc cũng, ơ, khá là tốt nè. À, mình đang mắc kẹt là cái việc là có lúc á là bản mình suy nghĩ quá nhiều trong đầu đi, rồi mình lại chọn cách im lặng chứ mình hổng có, ơ, biết cái cách là mình hỏi thăm, mình chủ động hỏi thăm những cái anh chị về cái đời sống xung quanh của họ chẳng hạn, về công việc của họ á bạn, là đa số là toàn là bị bị động thôi. Mình bị động là mình chờ họ hỏi là mình trả lời lại thôi á bạn, lên là mình cứ cảm giác như là, à, bây giờ là mình còn bị nhát á, cho nên là đa số những cái đoạn hội thoại là từ một chiều chứ hổng phải là, à, hai chiều tương tác với nhau, là mình cũng chưa có mở lòng mình tương tác với mọi người đó bạn. À, tại vì, à, mình đang bị, ờ, thiếu tự tin nè, ờ, khi mà thấy họ ai cũng tự nhiên là tự nhiên có mình mình, ờ, còn lạ, còn mới á bạn, cho nên là áp lực cũng, ơ, khiến mình là dè dặt hơn nè, rồi khó hòa nhập hơn, chứ mình cảm giác như là mình hổng phải là một người không biết nói chuyện đâu, nhưng mà tại vào cái môi trường nè là một cái môi trường nó quá mới đi, rồi nó khác cái môi trường ở trường, ở lớp nè, cho nên là mình cũng chưa có quen được.
Ừm, mình hiểu. Giao tiếp thôi, đúng hông? Chia sẻ. À, là vậy. Hiểu, hiểu. Ừm, ừm. Hiểu nha. Hiểu, hiểu. Ừm, rồi. Ừm, thiệt sự là mình rất là hiểu và đồng cảm với lại một người mới vào một cái công ty như bạn luôn á. Ồ, cho nên là cái cảm giác đó l nó là một cái điều rất là bình thường luôn, bạn cũng đừng có cố gắng để mà, ừm, ừm, lo lắng về điều gì. Tại vì như bạn nói á, thực ra là cái kinh nghiệm chuyên môn á, thì nó hông phải là cái thứ mà bạn phải lo lắng hiện tại, đúng hông? Thì cái điều quan trọng là làm thế mà bạn, gọi là, mở lòng cũng như là làm thế nào để mà bạn có thể kết nối được hơi nhiều hơn với lại những cái anh chị thôi. Nhưng mà cái này nó cũng dễ lắm, nên hông sao đâu, từ từ rồi mình cũng sẽ học, ừm, cái một số cách. Đầu tiên thì mình cũng, ừm, hiểu cái vấn đề về bạn rồi, nhưng mà mình cũng sẽ có những cái phản hồi về những cái lời khuyên như thế này, hông biết là bạn có sẵn lòng để nghe những lời khuyên của mình hông? Ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, được nè. Tại vì á mình đang rất là, a, băn khoăn, có những cái khoảnh khắc mà nhỏ thôi, như là mấy cái lúc mà đi ăn trưa chung nè, hoặc là chờ thang máy nè, rồi mình cũng muốn tham gia câu chuyện của họ nhưng mà mình lại, a, tự nhiên hông biết nói gì á bạn, tự nhiên bị cứng đơ à, rồi, ờ, c là sợ là nói ra rồi cái gì không hay rồi làm không khí bị gượng á. Cho nên là mình cũng, a, muốn học cái cách nào để mà mình, à, hòa nhập hơn nè, rồi mình thử mở lời hơn một cách tự nhiên nè bạn. Bạn cho mình lời khuyên đi nè.
Mình hiểu. Ừm, OK. Ừm, hiểu. Ừm, thì cái đầu tiên á, nó là một cái tâm thế khi mà một người mới vào ở công ty á bạn. Thì tại vì bạn mới, đúng hông? Mới ra trường xong rồi cũng mới đi làm lần đầu tiên nữa, cho nên là hãy trong hãy là những thứ mà bạn là. Tức là bây giờ b bạn không biết cái gì hết trơn về cái môi trường giao tiếp, đúng hông? Thì hãy với một cái tâm thế là đi học hỏi nhiều hơn là đi phán xét. Đó là bạn không biết gì, bạn sẽ, ừm, cố gắng để mà mở lời á. Ví dụ một cái câu mở lời nó rất là nhẹ nhàng thôi, hông có cần phải, ừm, ừm, giới thiệu cái gì đó đao to, búa lớn, mà hãy bạn hãy tiếp cận một cách rất là tự nhiên và rất là từ từ. Kiểu như là, như mọi người đi ăn với nhau hay hoặc là mọi người đi chung với nhau chẳng hạn, thì bạn hãy hỏi với một cái tâm thế là bạn không biết gì, bạn là một người mới. Và không có ai mà đi phán xét người mới hết trơn á bạn. Thì mọi người sẽ cố gắng để mà hỗ trợ cho một cái người mà mà yếu thế hơn, đó là cái ga tâm lý chung của tất cả mọi người, sẽ luôn luôn muốn hỗ trợ những người yếu thế hơn và sẽ kiêng dè với những người mà giỏi hơn, á. Thực ra thực ra là bạn cứ tỏ ra là mình không biết gì hết và hãy đi hỏi từ từ về cái, ừm, cái này như thế nào, cái kia như thế nào, và rất là vô tư. Thì khi mà bạn tiếp cận một cách nó từ từ và nó nhẹ nhàng như vậy á, thì mọi người cũng sẽ rất là dễ chịu và tiếp nhận được cái điều mà bạn mong muốn thôi. Ừm, hông biết là cách này có có có ổn với bạn khi mà bạn có thể mở lời với những cái người, ừm, xung quanh mình hông? Ừm.
Ừm. À, mình hiểu nè. Ừm. À. <chuckles> Ừm, đúng rồi nè. Ừm. Ừm, mình nghe rất là hợp lý luôn đó. Tại vì, à, đa số những anh chị ở trong công ty mình á là họ đã có chuyên môn rất là nhiều về cái lĩnh vực của họ rồi. Mà mình thì lại là hổng có biết cái gì hết, rồi mình cũng là một cái bạn sinh viên mới ra trường đi làm thôi. Cho nên là mình cũng sẽ nghe lời bạn, mình sẽ, ờ, làm một cái người mà ở cái thế là mình chủ động tìm tòi, học hỏi và mong muốn là nghe những cái, a, lời chia sẻ từ những anh chị lớn hơn nè, để mà, à, mình, à, coi như là cái này sẽ là một cái chủ đề để mà mình kết nối á, mình giao tiếp với họ, đúng hông bạn? Ờ, nó khá là hay luôn đó.
Đúng, chính xác luôn. Ừ, đúng rồi. Chính xác. Ừm. Đúng. Ừm. Đúng rồi. Ừm, tại vì, ờ, họ mình nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ rất là rất là chủ động, rất là hỗ trợ bạn chứ hông phải là họ họ sẽ giấu nghề. Trừ khi là bạn có tâm tính gì, có mưu mô gì hoặc là có một cái cái gì đó mà làm hại họ thì họ sẽ có một cái phản ứng ngược lại thôi. Còn nếu mà trong tâm thế là mình đang muốn học hỏi những cái thứ đó thì ai cũng sẽ mở lòng và sẵn lòng với điều đó. Ừm, nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết nha, đó là cái việc mà bạn ngôn ngữ cái cơ thể của bạn cũng như cái lời nói của bạn, bạn nói làm sao cho họ dễ chịu, bạn nói làm sao cho họ cảm thấy rằng là, ờ, họ có thể giúp đỡ chứ hông phải là sử dụng những cái ngôn từ nó không phù hợp, nó không lịch sự ở trong môi trường mới. Đó, ờ, bạn cố gắng đặng bạn thay đổi những cái cái cách nói chuyện đó để mà dễ tiếp cận hơn với họ. Thì hông biết rằng là bạn có thể học được những cái cách này hông? Ừm hứm.
Ừm. <laughs> Ừm, mình hiểu nè. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, mình thấy là khá là dễ luôn đó. À, với lại á cái tính tình của mình nó cũng, ờ, ờ, còn hơi con nít nhẹ với lại cũng tự nhiên á bạn, cho nên là chắc là mình cũng sẽ dễ áp dụng nè. Mình sẽ, a, nói và bắt chuyện với anh chị là một, ừm, là một một cách là tự nhiên nhất có thể, à, và chân thật nè, chân thật vào bản thân mình nè. Để mà họ cũng một phần nào là hiểu về con người mình nè, rồi cũng, a, hổng có ngại chia sẻ, hổng có ngại chỉ bảo mình luôn á.
Mình hiểu. <laughs> Ừ, đúng rồi. Ừm, hiểu. Ưm, ừm. Đúng rồi. Thông qua cái cách mà, ừm, mình nghe bạn nói chuyện á, thì mình cũng cảm giác rà rà bạn bạn rất là chân thật với cái điều mà bạn nói luôn á, thì hổng có lý do gì họ không có để họ họ họ có sự đề phòng với bạn. Hãy là cái sự chân thật, hãy là bạn, thì mình nghĩ rằng là, ừm, mọi người cũng sẽ rất là mở lòng với bạn thôi. Ừm, bên cạnh đó thì bạn cũng có thể học cách, gọi là, quan sát nè, rồi là tiếp cận nè, rồi là duy trì bằng bằng cái việc là thay vì mình, gọi là, không biết gì, mình tới mình mình mình đánh nhanh, mình rút nhanh á, thì bạn cũng có thể từ từ bạn xem thử là cái cái thói quen của họ làm sao, cái cái cái mong muốn của họ như thế nào. Cái người đó có phải là cái người mà mà mà mà, ừm, sỗ sàng hay không, hay là cái người mà, ừm, muốn rằng là mọi thứ nó lịch sự, đó, thì phải bạn phải nhắm thì tình hình của họ xem như nào, rồi bạn hãy tiếp cận họ một cách nó chính xác hơn. Ô kê, thì hông biết cách này hiệu quả với bạn hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi nè. Ừm. Ừm. Mình Ờ, mình hiểu nè. Những cái những cái lời khuyên của bạn rất là hữu ích cho mình, à, ngay cái thời điểm hiện tại luôn đó, để mà mình tự tin hơn trong, à, trong công công việc nè. Chào bạn!
Ừm. Ô kê, cảm ơn bạn!